عندي مشكلة كده صغيّرة وعايزة نصيحتك فيها، آآ، دلوقتي أنا عندي مثلًا مبلغ كلّ شهر بيطلع، علشان اشتراكاتي في ال في البرامج أو في الwebsites يعني مثلًا زي أنغامي، أنغامي بلس، وزي Netflix وزي شاهد، وزي WATCH IT، كلّ الحاجات دي أنا مجنونة آآ أفلام ومسلسلات وكده، أي حاجة يعني streaming websites عال فيها أفلام أو كده أنا باشترك فيها، فعندي حوالي بالضبط فوق ال2000 جنيه كلّ شهر بيطلعوا، اشتراكات Gym، Disney Plus ،OSN ،Netflix، شاهد، WATCH IT، أنغامي بلس، Spotify.
إمم.
المبلغ ده أنا حاسّة إن هو كلّه بيضيع على الهوا، لأنه أنا أصلًا ما عنديش وقت أفتح كلّ المنصات دي، وما عنديش وقت أتفرّج على كلّ الحاجات دي. بس في مثلًا حاجة مثلًا، فيلم بينزل على Netflix ما بينزلش ما بينزلش على OSN أو العكس، في أغاني بتنزل على Spotify ما بتنزلش على أنغامي آآ بلس، فمش عارفة أتحكّم في ده إزاي، وعايزة أمنع نفْسي إن أنا أشترك في كلّ ده، وأوَفَّر المصروف ده لإن هو كبير جدًا و في نفْس الوقت باحس إن أنا فايتني حاجات كتير أوي، مش عارفة أعمل إيه.
آه. هو بصراحة يعني الموضوع صعب جدًا وأنا مقدر الحيرة اللي أنتِ محطوطة فيها يعني فكرة إن أنتِ بتحبي الأفلام والمسلسلات، بتحبي الأغاني وبتحبي إن أنتِ يعني تفضلي متابعة الحاجات دي على طول حتى لو ما عندكيش وقت، بس فكرة إن في حاجة جديدة تنزل يعني تحسي إن أنتِ محتاجة تتابعيها أو تشوفيها أو تفضلي على اطلاع عليها وعندِك ال يعني القابلية إن أنتِ تفتحيها في أي وقت، فموضوع مُتعب ومُجهد بقى وسط كُل المنصات دي يعني أكيد يمكن بتتوهي والموضوع أكيد هيصرف منِك كتير. بس قولي لي طيب يعني أنتِ إيه الحاجات اللي أنتِ بتستعمليها بشكل متكرر وإيه الحاجات اللي أنتِ بتفتحيها كُل فين وفين؟
بُص يعني اللي باستخدمه كل يوم Anghami Plus وNetflix، الحاجات التانية بقى مثلًا ممكن مثلًا كل أسبوع، كل شهر، في حاجات ما بافتحهاش خالص، يعني مثلًا Disney Plus ده ما فتحتوش مثلًا غير مرّة بس في الصيف، كنت باتفرج على حاجة وخلاص على كده. آآ OSN نفس القصة، WATCH IT ما فتحتوش غير رمضان اللي فات عشان المسلسلات. ف اللي باتفرج عليه كتير بصراحة Netflix واللي باستخدمه كتير Anghami Plus أكتر مما باستخدم Spotify، بس مش عارفة يعني أنا حاسة إن أنا باض باضيّع فلوس على الفاضي يعني باحُط كل شهر 2000 جنيه على حاجات ما باستخدمهاش، مش باستفيد منها.
أيوه. آه، يعني هو فعلًا الموضوع مُتعب جدًا أصلًا، زي ما أنتِ بتقولي إن أنتِ بتحطّي فلوس وأنتِ ما بتستفيديش منّها في نفْس الوقت، بس قولي لي طيب، يعني إيه الحاجة اللي مخلّياكِ سايبة اشتراك الحاجات دي مع إن أنتِ عارفة إن أنتِ خلاص يعني أنتِ مثلًا، زي ما بتقولي شاهد ما شفوفتيهوش غير في مسلسلات رمضان، ليه مثلًا ما لغيتيش الاشتراك بعدها ولو احتاجتيه تاني كنتِ تشتركي تاني، يعني كانت إيه الحافز اللي خلاكِ تفضلي تدفعي مثلًا اشتراكه لحد دلوقتي؟
آآ، بُصّ حاجتين، أول حاجة إنه أنا باحس إن أنا فايتني حاجات كتير أوي ما شُفتهاش، فباخاف من الحتّة دي فاللي هو لأ خلّيني مشتركة أحسن عشان لمّا يحصل حاجة، أو تنزل حاجة جديدة اشترك فيها، تاني حاجة آآ ممكن لأنه ساعات صحابي بياخدوا مني الaccounts يتفرّجوا من من عندهم، يعني بيبقى الaccount shared يعني معاهم، فممكن دي برضه حاجة بتخلّيني إن أنا م يعني، آآ مش باتكسف بس اللي هو لأ يعني what if إن أنا كانسلت الإشتراك وحد طلب مني مثلًا وقال لي إن الإشتراك خلِص، هاعمل إيه؟
أيوه. إمم. آه، فبيكون موضوع يعني مش عايزة تقولي لهم بشكل أو بآخر إن أنتِ خلاص لغيتِ الاشتراك أو كده، اللي هو أنتِ عايزة تكوني متوفّرة دايمًا بالنسبة لهم على طول، طب يعني على المستوى المادي يعني، أ بتحسّي إن أنتِ الفلوس دي أصلًا بتفرِق معاكِ ماديًا، والّا يعني يمكن عندِك ال الميزانية اللي تسمح لِك إن أنتِ لأ عادي ما تفرقش معاكِ ال2000 جنيه شهريًا أصلًا؟
لأ، ما هي المشكلة إن هي تفرِق معايا، يعني أنا عندي حاجات بادفع أقساطها فمثلًا، الأقساط دي لو أنا زودت 2000 جنيه عليهم أنا كده هاحل مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا عن عندّي فدّي هتوّفرّ لي كتير يعني فأنا يعني عايزة بقى إيه، يعني حاجة أعملها تجبرني، إن أنا لأ، أنا مش هادفع المصاريف دي كلّها كل شهر بقى على الأرض و وهاحولها على طول على الcredit card بحيث إن أنا أسدّ الأقساط اللي عليِّ أهو أغطي تكلفة مل من الحاجات اللي أنا واخداها أو شارياها ي
آه. آه. آه، يعني هو أكيد موضوع مُحير نوعًا ما أصلًا يعني أ أ أ فكرة إن أنتِ أصلًا ال2000 جنيه دُول أنتِ محتاجة إن أنتِ تسدي بيهم أقساط وحاجات تانية، بس قُصاد ده بتدفعيهم، في حاجات. وأنتِ قلتِ يعني يمكن الحاجات دي ما بتحسيش أصلًا إن أنتِ بتستفادي منها فهو موضوع متعب. بس قولي لي طيب هل أنتِ جربتِ أصلًا حاجة تحاولي تحلي بيها الموضوع ده، والّا ما جربتيش؟
بصراحة لأ، خالص، ما جربتِش حاجة خالص.
آه، طيب هو أكيد موضوع مُتعِب جدًا وأنا مقدّر يعني، الضغطة اللي أنتِ محطوطة فيها نوعًا ما. بس هو يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنتِ محتاجة تعمليها دلوقتي هو إن أنتِ تقعدي مع نفسِك وتشوفي يعني أنتِ ما عندكيش غير Anghami وNetFlix بتستعمليهم شهريًا فالمفروض دُول يكون ليهم الأولوية بالنسبة لِك، لإن خلاص دي حاجات أنتِ بتستعمليها على طول. الحاجات اللي أنتِ بتستعمليها بقى مثلًا مرّة كل شهر مرّة كل فين وفين يعني، مُمكن يتم استبدالهم. هي مش فكرة إن أنتِ هتتأخري أو مش هتكوني م يعني مش هتكوني بطلتِ تتابعي كل جديد، بس يعني هيكون عندِك نوع من الانتقاء للحاجات اللي أنتِ بتشوفيها وبرضه يعني، في برضه مواقع تقدري يعني أ تشتركي فيها فترة، يعني أنتِ مثلًا لو في حاجة جديدة نزلت مُعينة وعايزة تشوفيها. فخلاص اشتركي في الموقع، الفترة اللي أنتِ عايزة تشوفي فيها الحاجة دي بعد كده أقطعي اشتراكِك لأن أنتِ مش محتاجة تفضلي دافعة فلوس الاشتراك طول الفترة دي. إنمّا بالنسبة لNetFlix وAnghami حاولي تدّيهم الأولوية إن خلاص دُول اللي أنتِ هتفضلي بتستعمليهم على طول ادفعي، إنمّا بقية المواقع يعني، مُمكن على طول كده في مرّة واحدة تقومي لاغية اشتراكهم. طبعًا يعني مُمكن يكون الموضوع آآ بالنسبة لِك عشان ب برضه تمنعي عن نفسِك أي موقف تتحطي فيه، لو حدّ من اصحابِك سألِك على Account والّا كده تقولي لهم إن أنتِ لغيتِ اشتراكِك في كل المواقع ما عدا NetFlix وAnghami عشان يكونوا برضه على دراية بالموضوع يعني، ما حدش بقى ييجي يقول لِك بعد كده هاتي Account كذا أو كذا لأ، هُم خلاص عارفين إن أنتِ لغيتِ الاشتراكات بتاعتِك وأنتِ مُمكن على فكرة تقولي لهم أصلًا قبل ما تلغيها بحيث إن ده يكون بالنسبة لِك حافز، اللي هو خلاص، أنتِ قُلتِ للناس فما فيش حاجة يعني تضايقك، أو تخلّيكِ مثلًا حابة إن أنتِ تكملّي فيهم، فتقومي تلغي الاشتراك على طول.
لأن أنا أخدت القرار خلاص. فأنا بقى، قُلته للناس يعني.
آه، آه بالضبط يعني أنتِ قُلتِ للناس حتى، فخلاص لازم بقى تروحي، وتعملي كده.
إمم. يعني قصدك أقول أقول حاجة، فأمسك لساني بيها، اللي هو يعني إن أنا كده طالما أنا قُلت حاجة يبقى لازم أعملها، فأنا هالغي الاشتراك يا جماعة.
بالضبط، أيوه أول
ممكن والله أجرّب ال أجرّب الفكرة دي. ممكن أجرّب الفكرة دي وممكن مثلًا أجرّب إن أنا آآ أقفل مثلًا الcredit بتاعتي مش عارفة، ممكن أجرّب دي برضه.
يعني آآ، آآ، يعني أنتِ ممكن تقفلي الcredit بتاعتِك، هو ممكن يكون حَل أكيد هيساعدِك، بس في نفس الوقت يعني لو بقى هت ي هتدفعي مثلًا لNetflix أو أنغامي، فحاولي إن أنتِ م ما تدفعيش بقى مثلًا يعني لمّا ت لو ضِفتِ credit تانية أو عملتِ أي حاجة تانية، خلاص ما تشتركيش في المواقع دي تانية تمام؟ خلاص يعني أنت اعتبريها بالنسبة لك خط أحمر ما تقربيش منها تاني. هو دايمًا يعني أول ما تنزل حاجة جديدة يمكن برضه تُقعي في نفس الموضوع وتبقى عندِك الرغبة إن أنتِ تشتركي فيهم تاني ويمكن بعد كده تنسي الاشتراك، يعني حُطّي في بالِك بعد كده إن أي حاجة هتشتركي فيها تاني، هتكون لفترة معيّنة، تمام؟ شهر وخلاص يعني مش أكتر من كده، ده في حالة
دي برضه حاجة حصلِت معايا لمّا Yango Play نزل، آآ كنت برضه مجنونة وعايزة أشترك فيه بسرعة. فاشتركت فيه وبس كنسلته بعدها لإنّه م ما كملتش فُرجة يعني. فYango Play فعلًا لمّا نزل جديد كُ أي حاجة جديدة بتنزل، بابقى عايزة أروح أشترك فيها على طول، حتّى لو مش هاستخدمها.
آه. آه، آه، بالضبط. إمم، يعني هو فكرة إن أنتِ أصلًا بتحبي تشتركي في كُل حاجة جديدة هي حاجة طبيعية جدًا، وأنا متفهم يعني الموضوع ده، بس دايمًا حاولي يعني قبل ما أي حاجة جديدة تنزل وتحسي إن أنتِ عايزة تشتركي فيها فكّري كده شوية وشوفي هل أنتِ فعلًا محتاجة تشتركي فيها والّا لأ، ممكن تجيبي ورقة وقلم وتقومي كاتبة مثلًا آآ إيه الأسباب اللي ممكن تخلّيكِ تشتركي وإيه الحاجات اللي ممكن تخلّيكِ مش مهتمة بالموضوع ده. حاجة زي كده يعني هتخلّيكِ تمنطقي الموضوع شوية، تبُصي له من زاوية منطقية بدلًا بعيدًا يعني عن فكرة بقى حُبِك للأفلام والمسلسلات وإن أنتِ تتابعي الحاجات الجديدة، ولو لقيتِ إن أنتِ مش محتاجاها وغالبًا هتكوني مش محتاجاها يعني بما إن أنتِ أغلب الحاجات ما بتستعمليهاش لفترة طويلة، فهتحسي إن رغبتِك في إن أنتِ تشتركي قلِّت، يعني على فكرة الموضوع ده ممكن برضه يساعدِك جدًا.
معاك حق فعلًا أنا هاجرب أعمل كده وهاجرب أصارح صحابي بقى بالموضوع ده يعني أقول لهم إن الموضوع يا جماعة معلش بقى يضغط عليَّ ماديًا وإنه أنتم عارفين إن أنا عليَّ أقساط كتير، فأنا يعني لو حد ح خ لقى إنه الaccount بيتقفل أو إن هو بيتعمل له logout م أنا مش باطردكم من الaccount أنا بس قفلته لأنه أنا فعلًا حاسة إن هو بقى حمل وعبء عليَّ، آآ لأنه بياخد من من فلوسي كتير أوي، فلو أنتم حابين تكملوا في الaccount أوكي، وممكن كمان أقول لهم إن إحنا ممكن نعمله share يعني ممكن نقسِّم المبلغ علينا إحنا كلّنا، بحيث برضه إن أنا يبقى كده كسبت إن هُم ما يزعلوش منّي أو يفهموني غلط وفي نفس الوقت الaccount بيبقى مفتوح وكمان وفرت عليَّ جزء كبير أوي من الفلوس ال الaccount فممكن فعلًا أعمل الحكاية دي آه.
بالضبط. آه يعني آه، يعني حاجة زي كده برضه ممكن تشيل من عليكِ فكرة إن أنتِ بتدفَعي المصاريف لوحدِك، لو أنتِ قلتِ لهُم فعلًا إن أنتِ هتقفِلي الaccount لأن عليكِ مثلًا عِبء مادّي ومش قادرة تلتزمي وإن هو لو مثلًا حابّين يكمّلوا فممكن تشتركوا فيه، فممكن حاجة زي كده تشيل فعلًا من عليكِ الضغط وخلاص، هيكون بالنسبة لِك مبلَغ بسيط يعني، لو كلّ أصحابك بقى إيه، اشتركوا معاكِ في حاجة زي كده ولو ما رضوش فخلاص، يعني أنتِ هتكوني شِلتِ من على نفسِك الحَرج في الأول وفي الآخر آآ، إن لأ، ما حدّش يفتكر إن أنتِ طلبتيه زي ما قلتِ أو حاجة، فهتكون يعني ارتحتِ فوق في الحالتين يعني الموضوع م هييجي لِك بنفْع عمومًا، وفي الأول وفي الآخِر يعني الموضوع أو حاجة زي كده لازم ما يكونش فيها حرَج لأن أنتِ يعني سِبتِ لهم الaccount لفترة طويلة يتفرّجوا عليه وما كانش عَندِك أي مشكلة، فهُم الطبيعي إن هُم يتفهّموا إن حاجة زي كده خلاص، يعني بقِت بتيجي عليكِ، فخلاص، ما يكونش عَندهم أي مشكلة م من أي حاجة بتطلبيها منهم عمومًا.
بالضبط، لأ أنا فعلًا هاعمل كده، هاجرّب اعمل كده معاهم، م هابعت لهم بُكرة كلّهم على الWhatsApp group بتاعنا و وهاشوف هيردّوا يقولوا إيه، ولو ما حدّش اهتم، خلاص هاكنسل الaccounts اللي أنا ما باستخدمهاش وهاسِيب بس Netflix وAnghami زي ما قُلت لي وخلاص، يبقى كده أنا ريّحت نفْسي وفي نفْس الوقت اتجرّأت شوية وأخدت الخطوة دي ووفّرت على نفْسي المصاريف دي كلّها وحوّلت المبالغ دي كلّها إن أنا أدفع بيها ال الأقساط اللي عليَّ، لأن أنا عليَّ فعلًا إلتزامات كبيرة أوي كلّ شهر يعني.
بالضبط آه، يعني فعلًا حاجة زي كده هتفيدِك أصلًا خلاص والفلوس دي يعني إن أنتِ متعوّدة أصلًا كلّ شهر إن أنتِ تصرفيها هتلاقيها فرَقِت معاكِ جدًا، وهي خطوة جميلة وكويسة أصلًا عمومًا إ إن أنتِ بدأتِ وخدتيها وخدتِ بالِك منها، بالرغم إن هي ممكن تكون صعبة جدًا بالنسبة لكتير من الناس إن هُم يلغوا إشتراكاتهم، بس بجد أحيّيكِ إن أنتِ لأ خدتيها و بالرغم برضه من ضغط أصحابك وكلّ الحاجات دي، إن أنتِ حطّيتِ نفْسِك في الأمر الواقع وبدأتِ تبُصّي للموضوع بنظرة واقعية شوية وإن أنتِ لأ، عندِك إلتزامات، فلازم تدّيها الأولوية عمومًا في حياتِك.
بالضبط، كان ضروري فعلًا أفكّر كده وأعمل كده. أنا هاجرّب ده فعلًا وهاقول لك إيه اللي حصَل معايا برضه.
يعني أنا منتظرِك وأكيد تحت خدمتِك في أي وقت عمومًا.
شكرًا ليك.
لا شُكر على واجب.